Ayun, ayun nga. 'Yon nga din ang alam ko, sabi nga ng mga kaibigan kong nakatikim. Pero sobrang lansa daw, oo, gano'ng ano.
<chuckles> Oo nga. <chuckles>
O, 'di ba, minsan yung ano din, yung mga buwaya, parang ano, 'yon natikman ko 'yon, lasang ano, lasang manok din.
Oo.
Ayun. 'Di ba
Alam mo, ah, dagdag ko ra na karanasan yung ano, yung pawikan. Naala naalala ko tuloy na, kinain do'n sa ano, sa isang isla do'n sa Bohol.
Ay, oo. Ah, oo, yung, yung parang malaking, yung malaking ano, yung malaking pagong.
Alam mo yung pawikan? Kinakain nila. 'Di ba, bawal sana yun. Oo, bawal bawal talaga 'yon, pero nagtaka ako bakit nagawa nila 'yon? Tapos alam mo kung ano yung pinagserban? Yung mga pulis direktor pa. <laughs>
Ayun nga, eh. Ayun lang. Imbis na sila yung, nagpapatupad ng ano, eh, ng batas.
<laughs> Ay, sumama kasi ako sa isang ano eh, yung isang outreach do'n, tsaka
Oo.
Ah, gusto siguro magpakitang gilas ng, barangay Captain nila do'n, kaya pinakain kami ng ano, pawikan.
Ayun lang.
Eh, yung pinakain niya, eh, police director. <laughs> Tapos sabi lang ng police director eh, "Ang sarap pala nito". <laughs>
<laughs> Island kaso, 'di ba, bawal, oo. Kasi, syempre parang paubos na din ata sila, eh. Kaya talagang talagang pini-preserve talaga hangga't, hangga't kaya.
Yun nga, nakakaawa nga, eh. Oo. Bawal na bawal talaga yan.